อา โอเค ถ้าเกิดว่า อย่างเงี้ย เราได้รับอิทธิพลมาจาก อ่า อย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่กับยุคสมัย ที่มันเป็นเพลงรูปแบบนั้น แล้วพอยุคสมัยเปลี่ยน ผมขอกระโดดข้ามมาปัจจุบันเลย อย่างเงี้ย K-pop ดัง ๆ เนี่ย มันเข้าหูเราไหม? เออ
โอเค <laughs> ค่ะ โอ๊ย! เราฟัง เราฟังสิคะ จริงค่ะ คือ คืออย่างงี้นะ ก่อนที่จะกระโดดข้ามมาเนี่ย เราก็ขอแบบย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งอะนะคะว่า พอ พอตอนที่เราแบบเริ่มโตขึ้นมาเนี่ย คือเพลงที่มันเริ่มเข้ามาในตลาดอะนะ คะ มัน ตลาดจริง ๆ เลยแหละ <laughs> เพื่อ ใช่ตลาดเพลงนะ ก็คือ ใช่ ๆ ทีเนี้ย มันก็จะเริ่มหลากหลายขึ้น มันเริ่มมีเพลงสากลเข้ามา แต่ตอนนั้นน่ะ ต้องยอมรับว่า คือบ้านเรานะมันไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่ เราการที่เราจะแบบ ไปตามหาเพลงนั้น หรือว่าหัดร้องเองอะ เราจะต้องไปตามหาในหนังสือเพลงค่ะ สมัยก่อน <laughs>
อ้าว จริงเหรอครับ? เฮ่ย! อืม อา ได้ ๆ ๆ ครับผม อืม อือฮึ อา ๆ ๆ ใน ในตลาดรอบบ้านเรา <laughs> อ๋อ จริง อือฮึ อ๋อ ผม ผมก็อยู่ยุคนั้นเหมือนกัน ผมเข้าใจ <laughs> ใช่ ๆ ๆ
ยุคนั้นนะคะ แล้วก็ เออ แล้วก็มาแกะเพลงเองนะ ตอนนั้นน่ะเริ่มสนใจในเพลงต่างประเทศแล้ว แล้วก็นอกจากเพลงสากลที่เป็นภาษาอังกฤษ ก็จะมีเพลงจีนด้วยนะคะ อันเนี้ยคือยุค ยุคต้น ๆ เลย แล้วก็ตอนนั้นน่ะเราจะต้องเดินทางจากบ้านที่อยู่ต่างอำเภอเข้าไปเรียนใน ในเมือง บนรถของเราเนี่ย ก็จะมีกลุ่มแก๊งเพื่อนสาวนะคะ <chuckles> เพื่อนสาว 3-4 คน เราก็จะร้องเพลงสากล ร้องเพลง เอ่อ ในรูปแบบใหม่ ๆ อะค่ะ เพลงสตริงใหม่ ๆ ที่เราชอบอะนะคะ จนกระทั่งแบบกระโดดมาจนถึงโตขึ้นอีกนิดหนึ่ง อยู่มหาวิทยาลัย ใช่ไหมคะ ตรงเนี้ย ก็คือความชอบของเพลงเราเนี่ย มันเริ่ม มันเริ่มกระจายขยายกว้างขึ้นแล้ว K-pop เข้ามานี่ โอ้โฮ รู้สึกมันแปลกใหม่ มันเป็นอะไรที่เราไม่เคยได้ยินเลย แล้วเป็นภาษาใหม่ ๆ ด้วยตอนนั้น คือเรา มีเพื่อนเป็นชาวเกาหลีค่ะ เขาเรียน อ่า เอกภาษาไทย แล้วเขาอะเดินทางมาแลกเปลี่ยนที่นี่ ทำให้เรามีโอกาสได้ ตอนนั้นน่ะเป็นเทปนะคะคุณ
อืม อือฮึ อา ครับ อะฮะ เออ ๆ ๆ อืม อะฮะ ๆ ครับผม อา ครับ อะฮะ <laughs> อือ ๆ ๆ ใช่ ๆ ๆ ๆ ครับ อ๋อ อือฮึ